Alors les recommandations d'amis, oui. Mmh, parce que c'est toujours à intéressant de savoir, heu, quel programme ils ont aimés. Heu et surtout pourquoi ils les ont aimés et puis après, bah tu te forges ta propre opinion en en regardant le le dit programme. Donc ça oui. Hem, certains critiquent qu'on aime suivre régulièrement, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube.
Mouais.
Parce qu'on aime bien leur, heu, leur vision, heu, leur façon d'analyser les choses, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux.
D'accord. Mmh mh. Donc c'est des vidéos du coup, c'est ça, heu, que vous regardez sur, heu, YouTube? Ou c'est ou c'est quoi des shorts Instagram?
Heu, ouais ça peut être, heu, bah ça peut être un peu de tout. Ça peut être, heu, des vidéos courtes, heu, sur Tiktok. Ça peut être des top 10, ça peut être, heu, un des, heu, des reviews ou des critiques à chaud ou hem
D'accord. Mmh mh. Ouais, je vois, ouais.
ou plus ou moins à froid après, heu, que ça ait reposé, heu, pour, heu, pour certains critiques. Heu, donc il y a il y a ça, heu, ensuite il y a, heu
Mmh mh.
Hem Il va y avoir par exemple, heu, certains showrunners qu'on aime particulièrement ou certains réalisateurs qu'on aime bien ou qu'on en on va avoir tendance naturellement à regarder leurs contenus comme Guy Ritchie par exemple. On on aime beaucoup ce qu'il fait, d'une manière générale donc quand un nouveau film ou une nouvelle série ou un projet dans lequel il est impliqué sort, on va avoir tendance à regarder.
Mmh mh, ouais bien sûr. Mmh mh. OK et ça, comment tu es au courant, du coup?
Bah, en général, heu, c'est mis en avant par les plateformes. Ouais des trailers, heu, ouais, ouais, les c'est c'est généralement bien mis en avant parce que c'est vendeur.
Mmh, c'est des bandes annonces ou des choses aussi que tu vois? Ouais. Bah oui.
Voilà quand on te dit: «Oui le réalisateur de tel film, tel film, tel film, tel film revient avec tel film».
Ouais, bah c'est sûr. <chuckles>
Bah voilà, tu te dis: «OK, OK. Je suis informé, c'est bon je vais regarder» heu, donc il y a ça et puis il peut y avoir le casting tout simplement.